Tentang hal-hal yang kita telan sendiri untuk proses pendewasaan itu sendiri, Bang, ya kan heeh. Yang harusnya tuh
Oh, jadi semua yang ada di kepala itu dituangkan dalam tulisan ya, Kak, ya.
Betul betul, oke, misalnya ini, gua ketemu klien yang begana-begini, segala macam, rasanya pengen gua, mmm mhm, ini bener-bener pengen rasanya gua ah, gitu, tapi kita tulis gitu, Bang, a ada sedikit rasa, apa ya, pernah liat iklan "napasin" nggak, Bang? Yang <chuckles> diiket, habis itu lepas tuh, Bang. Ah, kayak gitulah, ada ada kayak gitu, Bang, bisa narik napasnya agak lebih lega, Bang, ah, jadi
Oh. Jadi dengan menulis itu, apa ya, eee, rasa terpendam atau beban-beban yang ada mungkin langsung lepas aja, gitu ya, Kak, ya.
Mmm.

Mhm, mmm, nah Banyak waktu yang kita benar-benar meledak ya, tapi ada 1 nih, satu satu satu waktu yang benar-benar kita ngerasa eee, kan gini ya, ada yang namanya hobi, ada yang namanya gairah, beda, b eee, Abang, ngerti bedanya kan? Eee, ada yang hobi ama yang yang passion eee, gairah tuh beda banget. Mhm, <sniffs> nah, kalau yang kita nemuin gairah kita tuh sampai pada akhirnya
Iya iya iya iya. Beda ya? Mhm, terus terus?
kayaknya ke di nulis, Bang, kalau kalau kalau saya pribadi nulis, Bang.

Eee, ada momen yang kita mentok ya, mentok. Kan kalau momen mentok itu kan, ba eee, tiap pribadi yang udah bisa dibilang dewasa itu kan, dia ada ada pelariannya, ada yang ke, eee, sasana mungkin dia mukulin samsak, ya kan? Bahkan, <chuckles> ada yang ke pantai. Heeh, ya kan? Ada yang ke gunung misalnya atau ke pantai terus misalnya dia teriak "Aku homo," misalnya gitu kan, ada yang kayak gitu. <chuckles> Nah, kalau aku lebih ke nulis Bang, kayak gitu misalnya jadi ya maaf-maaf Bang jangan lihat kumis Bang, hati kita sih mendayu-dayu Bang, ah gitulah ibaratnya, mhm.
<laughs> Iya juga sih kan kan lagi mentok-mentoknya kan nggak tahu ngapain lagi kan. Iya ya terus ya Oh. <laughs> Oh. Iya iya iya iya iya. Tapi waktu nulis itu apa aja tuh yang ditulis kenapa sampe, menulis itu membuat Kakak menemukan gairah hidup Kak?
Jadi gini Bang.